¿Tú cómo buscas, o, cómo equilibras la autenticidad y las expectativas sociales?
Fíjate que es un tema muy interesante porque a veces yo me bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba, por ejemplo, en la adolescencia, yo tenía un estilo muy, ¿cómo te digo? No sé, a veces cambiaba de estilos muy fácil. Era como que yo creo que estaba buscando mi identidad <chuckles> y
Ujú. Pues, estabas en la pues, se se puede decir, ¿no? O sea, estabas en la búsqueda de de de tu identidad, se se vale se vale, ¿no? <giggles>
Sí, me acuerdo que una vez llegué con el cabello pintado azul y o sea, pero no todo, solo era como unas mechas. Mi mamá casi se infarta cuando me vio así, y ella me decía: "Ay, ¿por qué te destrozaste el cabello?". Porque yo soy superchina, entonces, eh, lo tengo también largo. Entonces, me acuerdo que me decía: "¿Te vas a destrozar el cabello, qué te hiciste?". Y yo: "No pasa nada, solamente es por un rato". O sea, como que yo veía la vida así muy light.
Oh.
Y luego también me acuerdo que hubo un tiempo en que me gustaba, pues, mucho como usar los pantalones a la cadera, como andar así a la moda, unas falditas y así. Y a veces mis amigas, pues, se vestían igual. Pero, luego me acuerdo que salieron unos pantalones superaguados, como unos jeans así como supergrandes que parecían de chola. <laughs>
Y Sí, sí, sí, sí, oversize, no sé, algo así que se te vea.
Sí, oversize, sí. Y me acuerdo que mis papás me decían: "Mejor vístete como te vestías antes, o sea, con vestidos, con falditas. Esos pantalones parecen de cholo, parece que se los robaste a un callejero". Ay, no. <laughs>
Sí. Así es, y y y
Pero, me gustaba mucho como, probar diferentes cosas para no quedarme como solo en lo mismo. Aparte en ese tiempo, o sea, justamente, te digo, estás descubriendo, estás viendo, pues, de qué te puedes vestir, porque yo decía: "Ya cuando esté más grande, claro que no voy a vestir de esta manera. Ahorita puedo hacer lo que quiera".
Ahorita se vale, entonces, cua cuando uno busca, o, cuando dices, este, procurar ser auténtico y en esa búsqueda, ¿para ti qué significa eso? ¿En qué áreas de tu vida te resulta más difícil mantenerlo? Porque a veces, no sé si tú sientes que, como que hay ciertos estándares, ¿no?, que uno tiene que cumplir, ¿no?, para no salirse del redil, ¿no? Pero dices, oye, tengo que cumplirlos, no los cumplo, es que mi autenticidad, pues, yo quiero sentirme bien, ¿có cómo tú le haces, o o có qué qué es para ti todo eso?
Sí. Fíjate que a mí me encanta vestirme, o sea, ponerme vestidos. Yo creo que en México y aquí donde vivo en Estados Unidos como que se da mucho eso, de que puedes ponerte vestidos por el tipo de clima, pero fíjate que, no sé, como que últimamente, bueno, más bien cuando llegué, la gente se me quedaba viendo porque yo, pues, me ponía vestidos para todo, pero no te estoy diciendo que vestidos grandes, o sea, como de quinceañera, <giggles> o sea, vestidos, pues, normales, que a mí se me hacían bonitos.
Okey. Casuales así al cuer cuerpito con flores, o como, o lisos de ese tipo, ¿te refieres?
Sí. Sí, ese tipo, entonces, a veces mi esposo me decía: "¿Y por qué no te pones como otro tipo de vestidos?", o sea, no sé, como no tan llamativos. Y yo: "¿pero por qué no tengo que ponerme así?, pues cada quien se viste como quiere". O sea, lo que él me decía es que toda la gente, por ejemplo, aquí vas al súper, al mall, a donde sea, y toda la gente se viste superguandajona. O sea, andan en Crocs, con chanclas, calcetas, eh
Bi bi bien andrajosos como dicen por allá. <chuckles>
Sí, sí, sí, o sea, parecen flojos que algunas personas ni siquiera, s li simplemente se levantan de la cama y salen en pijama, y todos andan así. Entonces, yo supongo que cuando alguien se viste o, ni siquiera andaba en tacones, solamente era como ponerme un vestido, maquillaje, me peinaba y así, y es como que: "Ay mira, esta vino al mall o al súper o no sé", pero también digo
¿Vi vi vi vi viene a dar una pasarela o qué?, empiezan a decir eso es como que fíjate el <laughs> el
Sí, yo creo. <giggles> e A veces había señoras ya, pues, grandes, como abuelitas, que me decían: "Ay, me gusta tu vestido, me gusta cómo te ves". Pues, no sé si era porque no veían tanto, pero no sé, es muy raro esa situación.
Fi fi fíjate que justo eso y lo que dices que te, que que te comenta tu marido ¿no?, y y y como, o culturalmente hablando, ahí que, la gente va a al mall ahí de, pues, en Crocs o en pijamas. ¿Recuerdas alguna ocasión que seguramente a lo mejor tienes algunas, donde tú sentiste que tenías que elegir entre, pues, quién eres tú con tu estilo, ya con los vestidos o aquí esto, y lo que la gente esperaba que fueras vestida, llámese, la familia, trabajo, amigos, ¿cómo resolviste esa disyuntiva entre, me voy así porque me gusta y es mi estilo?, o bueno, caramba, pues, tengo que irme andrajosa o no sé, o para encajar con, y que no tenga problemas con, pues, con la GEDO o con el trabajo, familia, a a a alguno en, alguna ocasión que quieras compartir.
Sí. Fíjate que sí tengo dos. Una, por ejemplo, te digo, en México a mí me encantaba andar en tacones, así fuera a donde yo fuera, me gustaba mucho andar en tacones. No sé por qué.
Tacones de de de de 12 de plataforma, grandotes, ah. <laughs>
Sí, sí me gustaba mucho y fíjate que con eso de la del tacón grueso porque también me gusta el delgadito, pero, con el grueso era como que todavía andabas más a gusto y yo mira, todas las fiestas, al antro, a todos lados yo siempre andaba de tacón, que ahorita yo sé que ya las niñas y todas las que van de bar o de antro, pues ya se van en en tenis. Pero en aquel tiempo, con mis amigas siempre andábamos en tacones, o sea, a donde fuera. Y yo me acuerdo una vez que mi esposo fue a un restaurante la primera vez que visito México. Entonces, pues yo me puse un vestido así muy bonito y porque fuimos a un lugar padre en Guadalajara, en Andares. Entonces, pues yo me puse tacones y así.
Okey. Ujú. Ah, no, eso es es es un lugar muy, pues, muy bien ahí de de la gente bien como dicen por ahí, sí, sí, sí.
Sí. De la gente bien. Entonces, obviamente, la gente está acostumbrada a eso, o sea, irse en tacón, en vestido, y él se me quedaba viendo y me decía: "¿Pero por qué te pones tacones y ese vestido?, o sea, te ves bonita, pero la gente". No sé, yo creo que el tener la percepción, de la gente de aquí de Estados Unidos, con la gente de México. Entonces, me dijo: "Ponte unos tenis, unos jeans y, pues, no sé, una blusa así normal". Y le dije: "Es que cuando tú llegues al lugar, vas a ver cómo está la gente vestida".
Sí. Te vas a te vas a dar cuenta, ¿no?, vas a ver cómo está el show. <laughs>
Sí. Y, entonces, cuando él llegó y vio todo eso, me dijo: "No inventes, o sea, ¿por qué la gente se arregla tanto solo para venir a cenar o para venir a comer?", como que él no se lo podía creer. Y, o sea, el contraste. Cuando yo me vine a Estados Unidos, entonces, yo me acuerdo que fuimos a una fiesta de sus amigos que se casaron y yo, pues, me puse tacones, me puse vestido, pues, conoce una f una fiesta en México, eh, pues, así como
Sí, un un buen perfume ahí que que que tenga proyecciones, tela, y todo. <laughs>
Sí. Y me y me planché el cabello y hasta me puse unas pestañas y todo. Y me acuerdo que, pues, o sea, los hombres solo se bañan, se cambian y ya están listos. <chuckles> Entonces, él andaba en la calle comprando cosas, el regalo, creo, ni me acuerdo. Y llegó ya cuando me dice: "Ay, oye, qué bonita, pero no, o sea, no, de verdad no te puedes ir así".
Okey, que bonita, pero, no te vas a ir así, ¿verdad? <laughs>
Ajá. Y yo, pero, ¿por qué no?, y me dijo: "Porque la gente aquí no se viste así, te vas a ver superfuera del lugar". Y yo: "Entonces, ¿qué me pongo?, y ya él, pues, no sé, como que buscó algo ahí que tenía de ropa, una faldita así, o sea, normal y unos zapatos como unos flats, eh, pero, cuando llegué al lugar, de verdad dije: "Qué bueno que me cambié", porque vi toda la gente y dije:"Me hubiera visto superfuera de lugar". O sea, no, yo creo que, pues, qué bueno que él me dijo también, porque me hubiera visto muy arreglada para cómo iba toda las demás personas.
Claro, claro. Y fíjate que, eh, bueno, y y qué bueno que, ah, ya, eh, pues, conoces y e identificas, sobre todo, pues, más o menos, las normas ahí de sociales y demás. Pero en algunos casos, eh, ¿tú cómo manejarías o manejas el famoso qué dirán?, si es la cosa que dices tú: "Bueno, yo sé que aquí a lo mejor no voy a encajar bien, pero, quiero irme así porque me siento cómoda, porque me gusta y demás", ¿cómo tú lo manejas e e e e esa presión, eh, de seguir algunas tradiciones, eh, sociales, pero tampoco sin que te traiciones a ti misma?
No, yo siento que yo aún sigo vistiéndome como a mí me gusta, y la verdad es que, no sé, yo creo que primero es mi autenticidad, antes de perderme en todo este mundo de porque aquí puede haber muchas modas y la verdad es que, se ven más en jovencitas como adolescentes, porque siento que ya las personas más grandes como yo, que ya no les importa cómo se vean, y entonces, también como que ya tampoco hacen ejercicio, ya no se arreglan. Y yo no quiero tampoco caer en eso, porque a mí me gusta mucho arreglarme. Entonces, digo, bueno, ya no estoy en México, tal vez, que ya sí me ponía 1000 cosas. Pero, pues, aquí trato de seguir haciéndolo, no tanto como allá, pero, no sé, o sea, como no perder esa parte de que me gustaba, porque siento que si va a llegar un momento en que, yo dejo de hacerlo, como que me voy a volver parte de toda esta gente que está aquí, que al rato voy a terminar de yendo en Crocs, y en calcetas, y eso no me gusta. <chuckles>
Claro. Claro, claro, e ese te te te te vas te vas a te vas a integrar a la masa, ¿no?, y y este, y eres, fi pero me mencionas algo muy importante, ¿no?, o sea, a algo que te haga sentir bien, o sea, este, como que es parte de ti, de de tu esencia, de tu autenticidad, ¿no?, de de arreglarte, de de ponerte bonita, el perfumito, de por qué no haces las pestañas, este vestidito por ahí, y te hace sentir bien, y y seguramente, hasta se podría decir que alimenta un poquito, pues, tu tu tu autoestima, tu ego, tu tu ser, tu alma porque es parte, pues, el verte bien. Co como dicen por ahí: "Como diría mi abuela o mi abuelo, cuando a a a a a amanezque am amanezcas este bocabajeado con poca pila. Levántese, báñese, alístese, póngase guapo y salga a la calle con toda la actitud", ¿no?, porque cuando te veas al espejo sí, así es, eh, así dicen los los los abuelos por ahí. Entonces, es importante y y y en la práctica, ¿tú, e este manejas alguna estrategia concreta para poner límites o comunicar, bueno, tu verdad o tu tu estilo?, por ejemplo, el caso con tu marido, eh, o a lo mejor otras personas de que, ay, ¿por qué te vas a ir así?, pues, mire, que vamos para allá, no, pues que me quiero, o sea, más allá de que a lo mejor conozcas ahora el contexto, pero bueno, me quiero ir así, ¿tienes alguna estrategia concreta ahí para, comunicar ahí tu estilo, tu verdad, sin romper así las relaciones, o sea, sin llegar a a conflictos?
Ay no, no, no, no, no me gusta. Sí. Así es. Sí, eso decía mi abuela. Sí. Fíjate que sí, a veces sí me ha costado trabajo porque cuando salimos, por ejemplo, con sus amigos y las novias, ellas sí se van como, pues, no sé, o sea, muy normal. Pero te digo, a mí me gusta andar en vestido, mm, tal vez no tacones, pero sí me llevo, pues, algunos tenis bonitos también, como que combinen, y me gusta mucho arreglarme el cabello y así, o, maquillarme. Entonces, a veces, o sea, como que si han de pensar porque no me lo dicen, pero se han de pensar de que: "Ay, mira", porque veo cómo se me quedan viendo, o sea, como diferente. Y yo siento que no me veo mal, porque también digo eso, o sea, me re o sea, me reviso, porque tú también sabes qué moda te acomoda y qué no, tampoco no voy a poner una ombliguera con toda la panza de fuera, o, una minifaldita que, pues, se me vea todo. Claro que no. <laughs>
Ujú. Claro, totalmente, totalmente. No, no creo, des des desde luego nos dice. ¿Tú te vistes este elegante, casual, bien que te veas con estilo, vaya?
Sí. Sí, sí, sí.
Sí. Oye, y si tú tuvieras la oportunidad de darle un consejo, ¿no? A nuevas generaciones, o, a personas de que a veces por tratar de quedar bien, ¿no? Y encajar en los estándares, o, ento o, en este caso, por ejemplo, hoy cambié de país y mira, acá se visten diferentes, pero yo estaba acostumbrada a vestirme de esta manera, pero no quiero desentonar, y para no para evitarme comple eh, que, problemas, o, que no me vean así como tú dices medio rara, este, ¿qué tú le dirías a esas personas para que ahora sí que defienden sin sin sin sin caer en conflictos, pero, que sí defiendan un poquito su estilo auténtico?
Ay, que se vistan como ellos quieran, de verdad. O sea, yo, por ejemplo, tengo una amiga que ella es como media hippie, y entonces pero ella está al contrario, o sea, en México ella siempre anda como muy le han dicho que es una hippiosa, que pero no es porque se vea mal, a mí me gusta su estilo, pero. es como muy ella, como ella es psicóloga, entonces como que siempre anda muy relajada, y a veces sí me dice: "Quisiera como cambiar porque la gente se me queda viendo superraro", porque se viste como con faldas muy grandes, como así como con parches. Es muy único su estilo. Entonces, yo sí le he llegado a decir: "A mí me gusta tu estilo, no lo cambies, porque si lo cambias vas a dejar de ser tú".
Okey. Claro co como que, u eh, el estilo también representa y también evoca, lo pues, el interior de las personas, ¿no? Entonces, e esto que te muestro por fuera también te dice un poquito cómo soy por dentro. Entonces, e eso es es importante, y y qué bien cómo cómo lo dices, ¿no? Este, que digo, sin caer a lo mejor en lo grotesco, o vulgar, como tú bien decías, ah, no voy a ir en minifalda que se me vea todo, ¿no? O o no voy a ir con es
Así es. Ah, pero sí tengo amigas, eh, o sea, que ya ya, o sea, algunas ya están casadas otras, pues, ya no están casadas, pero igual ya tienen casi 30, y se visten como si tuvieran 15 o 16 años, que también les digo: "Oye, ya deberás de, pues, ir cambiando tu estilo porque"
Sí. Cómo si tuviera 15. Oye, amiga, ubícate un poquito a la a la edad, o, como eso lo los chavorrucos también, ¿no? Que ya tienen casi 50 años, y y se viste como si estuvieran en preparatoria también.
A la edad, sí. Ay, sí también eso la verdad yo digo: "¿Quién no tiene familia que les diga algo?". Ese chavorruco que, no sé, a veces siento que se ven tan mal, pero, pues, no como que no les importa como que ellos sí quieren su estilo, y aunque se vean mal, lo siguen usando.
Sí. Cómo. La siguen usando, se quedaron atrapados en una dimensión ahí. Oye, que que buena que buena plática y la verdad, este, qué bien cómo tú manejas, y equilibras tu autenticidad, si ahí, sin sin sin perder tu estilo, y sin tampoco sin caer en conflictos. Muchas gracias por compartir esto, fue fue una muy bonita experiencia ahí escucharte hablar.
Así es. No, de nada, también a mí me gustó bastante, qué bueno que tuvimos la oportunidad de expresar todas estas ideas. Que estés muy bien.